Alam mo ba? Noong, ah, lately, ah, madami akong nabili. Parang na nagiging madalas na yung pamimili ko na hindi yung mga binibili ko sa Shopee. Hindi naman gaanong importante, pero kapag nag bumibili kasi ako, nagiging masaya ako, gano'n. Laging tambayan ko ang Shopee. May times na kapag nai-stress ako, talaga na ano, bili ako ng bili. Yun yung parang nagiging comfort ko. Pero kung wala na akong pera, dun naman din ako ma-stress. Kaya paano sa tingin mo paano ko ba makokontrol yung impulsive buying ko? Kung minsan walang kuwenta nga yung binibili ko. Minsan dekorasyon lang gano'n, pero masayang-masaya ako. Yun yung nagpapasaya sa akin.
Hmm, okey.
Sa tingin mo anong kailangan gawin?
Alam mo ano, ah, naiintindihan ko 'yong sitwasyon mo ngayon kasi kumbaga 'yan din, eh, minsan 'yong pamimili online or kumbaga 'yan, yung nga yung kumbaga napapadalas na pagbili mo is kumbaga diyan mo lang din talaga nailalabas minsan iyong ano mo, eh, 'yong stress mo. Kumbaga nahihirapan ka nga lang talaga minsan kapag hindi mo na siya kayang kontrolin. Ah, pero bago kita ano, <clicks tongue> bigyan ng, <clicks tongue> um, tamang solusyon diyan sa <clicks tongue> sitwasyon mo, like kailan ba nag-umpisa itong ano, itong, um, pagiging impulsive ano mo, buyer mo like ano ba? Ano yung pinaka nag-trigger sa'yo na parang bumili ng bumili, like nagkaroon ka ba ng isang matinding stress na pinagdaanan o talagang naging, um, hobby mo nalang talaga siya sa paglipas ng panahon?
Oo. Nag-start lang 'to, no'ng nag-start na din akong nag-work, and sa work, 'di ba ah, gabi tas na-i-istress ako, kung hindi pa ako makatulog nag ah, do'n ako sa ano sa Shopee gano'n, sa TikTok do'n ako nagtitingin ng mga products 'tas kung may magugustuhan ako, bibilhin ko agad, na kahit minsan eh, walang kwenta like 'yong pang stre 'yong parang laruan na pangtanggal ng stress binibili ko din. 'Yon, gano'n oo, 'tsaka, may times pa na kung masayang-masaya ako, halos ah, add to cart lang ako ng add to cart, kasi parang kung nag binibigyan ko 'yong ibang tao parang 'yon do'n ako nagiging nagiging masaya pero 'yon nga 'yong nagiging problema, ah, nagiging kumbaga nagiging madalas na. Kumbaga nagiging routine or ano bang tawag na doon, kumbaga nagiging practice na 'yong laging pamimili, na kung minsan do'n pa ako naiinis sa sarili ko na bakit bili ako nang bili kung may nakita akong nagustuhan ko, bibilhin ko na naman, gano'n. Minsan sa minsan ina in-uninstall ko nga 'yong ano eh, 'yong Shopee ko pero, dinad kung may nakita ulit ako ng products binibili ko. Mga gano'n kahit meron naman na ako, binibili binibili ko minsan binibili ko lang 'yon para ipamigay sa iba.
Hmm hmm, ah, okey. Hmm. Mhm. Hmm, okey. Mhm. Hmm, okey. Gan
Sa tingin mo, paano kaya ano makokontrol ang
Mm. Oo, alam mo, gusto ko lang malaman mo na valid naman lahat 'yan ang, um, nararamdaman mo. Kasi kumbaga 'yun nga, 'yun talaga 'yung way mo eh para mailabas 'yung mga, um, saloobin mo 'yung mga pinagdadaanan mo sa buhay. Pero kumbaga, hindi mo naman siya kailangang ano eh, totally alisin sa sistema mo or parang itigil. Kumbaga 'yun nga, kumbaga kailangan mo lang ng ano, ng kumbaga pagtigil din talaga na kahit pansamantala lang muna. Kasi kapag 'yung ano, kapag bumibili ka, kasi ganyan talaga, kumbaga gumagaan talaga 'yung pakiramdam mo't minsan, alam mo, 'yung parang gusto mong magbigay ng reward sa sarili mo. Kumbaga 'yung mali lang talaga nagagawa mo is napapasobra minsan. Kasi nga wala ka na talagang control. So siguro ang maganda mong ano, ang magandang mai-sususuggest ko sa'yo na pwede mong gawin is kapag nakakita ka ng isang bagay na gusto mong bilhin, 'di ba meron naman tayong tinatawag na "add to cart"? So siguro ilagay mo muna siya doon, tapos, um, pag-isipan mo muna. Siguro ang pinakamatagal, isa hanggang dalawang araw. Isipin mo muna, sasabihin mo muna sa sarili mo, Ay, babalikan ko na lang 'to bukas. isipin ko muna kung magagamit ko ba 'to ng ilang beses. Kasi minsan nabibili nga natin, 'di ba, parang saglit lang nagagamit. So alam mo 'yung bawat ano talaga, literal na sayang lang talaga sa ano, sa budget. Kasi kumbaga, wala namang mawawalan ng ano eh, ng kinabukasan, ganoon. So mabibili mo pa din naman siya. So, kung maku maubusan ka naman ng stocks, pwede ka naman mag-request ng panibagong stocks, so mabibili mo pa rin naman talaga siya. Tsaka isa, pa tawag dito, <tsk> mag-set ka din ng. Ano nakikita ko dito na pwede mong gawin na mag-set ka din ng limitasyon mo pagdating sa budget. Like halimbawa, mag-set ka ng realistic budget na siguro ipagpalagay natin na dapat sa isang linggo mga ₱1,000 or 2K lang 'yung mga pwede mong magastos. Ganyan, at least makakaramdam ka ng konting pagkaalarma na malapit ko ng ma-reach 'yung quota or 'yung parang limitasyon ko. Stop muna ako next week na lang ulit ako bibili. 'di ba, at least mas maganda na may control ka sa sarili mo. Kasi mahirap 'yung kumbaga parang nakadepende ka lang talaga sa mga bagay na gusto mo. Kumbaga hi kumbaga sa dulo, kapag na-checkout mo na, lang dun ka nalang nagsisisi kasi kumbaga hindi mo talaga kinuwenta 'yung mga bagay na 'di mo na bibilhin. Kasi nagpadala ka lang din talaga sa 'yun nga sa bilis ng nararamdaman mo.
Mm. Mm. Oo nga, eh. Yun nga, eh, gano'n. Tsaka kung minsan, kung masayang-masaya pa ako mas, ah, tumututok pa ako sa Shopee, gano'n. Parang nagiging oo, nagiging parang stress le reliever ko. At the same time, kung masaya ako, dun dun pumupunta yung atensiyon ko, gano'n. Kaya oo, kaya ang daming ano, ang daming pera na nasasayang din dahil sa pamimili ko na wala namang kuwenta kung yung mins kung minsan pa nga pinapamigay ko na lang.
Hmm. Hmm, okey. Hmm, okey.
'Di ko pa nagagamit.
Oo. So, ano 'no, tama yung sinabi mo kanina na, um, ina-uninstall mo. So, mairerekomenda ko din sa'yo na, ah, ipagpatuloy mo yung gano'n na i-uninstall mo yung pag-download, ay, pag ah, um, i-uninstall mo yung mga apps na alam mo namang makakapagpa-ano, makakapagpa-trigger ng pagiging impulsive buying mo. Isa pa, puwede rin naman yung i-off mo yung notification, gano'n para naman ay hindi ka mahumaling talaga kasi alam mo yun, parang kalimitan nag-i-sroll ka lang talaga tapos may nag-notif na gan'to yung sale. Tapos pag pagpindot mo, siyempre nandiyan na yung ano, yung parang mayro'n silang live selling. So, um, iwasan mo din yung masyadong pagpapaniwala sa mga sinasabi ng mga seller lalo na sa mga live selling kasi sales talk nila 'yon, eh, lalo na siguro ito, sure ako narinig mo na 'to na 'pag hindi pa kayo nag-checkout mawawala yung discount, gano'n? Siguro naririnig mo na 'to kasi
Oo, oo, ganun, ganun nga. Minsan pa nga, eh, yun na kahit ayaw kong bilhin, dahil naka-sale siya 'di ba, yung parang 12-12, ganun, 11-11, parang grina-grab kinukuha ko na yung opportutini opportunity na yun para bilhin yung product, gano'n.
Mm. Mm. Oo, so oo, so ano 'yon, tawag dito, isa yun sa mga ano talaga, marketing stragety strategy nila. So, um, hindi naman talaga yun yung ano, eh, yung presyo talaga ng inaano nila. So ano yun, ma magugulat ka, sobrang mura ng bine ng benta nila tapos hindi sila kikita. So, ano 'yon, tawag dito, kahit naman ay ano mo 'yon, ay tawag dito, palagpasin mo 'yon, mao-order at mao-order mo pa din naman yun, so at least napag-iisipan mo siya. Tsaka isa din pala na ano, na mairerekomenda ko sa'yo is kumbaga kasi tulad niyan impulsive buying ka na, so marami na rin talagang alam mo at kung baga napapansin mo lahat ng bawat scroll mo sa social media is panay gano'ng item yung naaano mo o 'di kaya iba't ibang item yung nakikita mo. Kasi yun yung ano, yun yung nasa algorithm ng app mo. So, ang mairerekomenda ko sa'yo, baguhin mo yung algorithm. Kumbaga sa madaling salita iwasan mong manood ng manood ng mga bagay na, um, yung mapapabili ka talaga tulad ng mga iba't ibang bagay na napapanood mo, yung alam mo namang mahihikayat ka, puwede mo siyang iwasan kung sa halip ay manood ka ng mga ibang palabas na relaxing, mga na satisfying kasi yun yung mga alternatibong paraan para naman, eh, ma ma-distract ka. Kasi kapag patuloy yung ol algorithm mo, nanonood ka, nanonood ka ng mga nagrerere-reviews ng mga ganitong klaseng item, eh, 'di patuloy niyang isa-suggest ng isa-suggest sa'yo yun kada scroll mo. So yun, yun yung mga isa sa mga bagay na maisa-suggest ko na mga puwede mong gawin.
Oo. Hmm, oo maraming salamat. Oo nga ano pwede na ganon para hindi hindi ako masanay 'no, na laging ano laging nakatutok nalang dun sa, sa Shopee ganon.
Mm, yun. Yun yung mga nakikita kong ano pwede mong gawin.
Hmm, oo nga no. Tsaka i-uninstall ko nalang siguro para hindi ako nate-tempt.
Oo tama.
O At saka kung may times na ano na magagawa ko ulit yun. Anong, ano pang pwedeng other na kailangan kong gawin para, hindi na naman ako natetempt ba, na, ah, oo na minsan kahit walang kwenta binibili ko, ganun.
Mm. Siguro ano libangin mo din yung sarili mo. Maghanap ka din ng mga ibang pagkakaabalahan. Hindi yung parang nasa bahay ka, eh, scroll ka lang ng scroll ng social media, kasi isa din sa nakakaano yun nakakadagdag na pag nasa bahay ka imbes na alam mo na parang maghanap ka ng mga ibang makabuluhang bagay, eh, sa cellphone ka kagad. So ano ba yung mga yun? Maari kang pwede kang magbasa ng libro, lumabas ka, depende kung ano yung bagay talaga na kinahihiligan mo para naman, eh, malibang ka. Kasi mahirap naman gumawa ng bagay na hindi mo gusto talaga na, um, hindi mo talaga siya natural na pinagkakalibangan o wala talaga sa routine mo so yun, yun yung mga bagay din talaga na nakikita ko na pwede mong gawin.
Hmm, oh sige maraming salamat, i-susubukan kong gaga gawin yan and sana mapagat tagumpayan ko kasi isang hindrance et ito sa akin kung bakit minsan nauubos talaga yung savings. Dahil dito hindi maiwasan yung pag bilibili pag pamimigay ng mga regalo, kaya pag naubos yung savings, mas nai-stress. Kapag nai-stress ako bumabalik na naman ako dun, impulsive buying para mawala yung stress.
Hmm. Hmm, okey. Um, wag kang mag-alala at, um, ma-o-overcome mo din naman yan, yung ganyang klaseng sitwasyon kumbaga at least ngayon alam mo na di ba, yung mga dapat mong gawin.
Oo. Pero maraming maraming salamat sayo, ah, sana mapagtagumpayan ko to, hanggang sa muli. Sige.
Oo. Walang anuman. Maraming salamat din at paalam.